Mmh. Une simplification en termes d'organisation. J'en avais 3, j'avais 3 ligamentoplasties donc pareil, comme c'est une, heu, bah, je je comment je pourrais dire ça? Heu, c'est heu, une, heu, une problématique similaire, donc du coup, heu, je si j'adapte pour une personne quelque chose, malgré qu'ils aient des compétences et des capacités différentes on il y a des contre indications qui sont les mêmes. Donc du coup, ça, je savais gérer, donc ça, c'était OK
Ouais, tout à fait. Mmh. Mmh. Ouais.
et ensuite, j'avais, bah, heu, forcément, le parcours à travailler. Donc heu, j'ai été au préalable je me souviens que j'avais passé tout mon lundi à à repérer un petit peu l'endroit parce que je le connaissais mais pas assez bien pour, heu, dire: «Ah bah tiens, on y va sur un coup de tête». Donc je devais anticiper tout ça. Donc heu, j'ai vu, heu, s'il y avait pas, heu exactement, voir si c'est praticable. Est-ce qu'il y a des rampes? Parce que forcément, bah, quand, heu, tu as, heu, on est en ligamentoplastie, forcément, ben, c'est un petit peu compliqué de se déplacer. Il y a certains mouvements en extension ou en en en, heu, dans tout ce qui est biomécanique qu'on peut pas forcément faire
Ouais. Mmh mh. Ouais tu es tu as fait du repérage? Mmh mh. Mmh. Bien sûr. Mmh mh.
donc du coup, j'ai dû, heu, créer un petit parcours et donc, du coup, j'ai, heu, retiré une bonne partie du lac, heu, à heu, en en terme praticable. Donc, du coup, j'avais une petite bordure à peu près de 300 m praticables pour eux, avec des bordures, des bancs et cetera. Donc déjà, ça c'était OK. Donc tout tout le point de vue du lieu, nickel.
Mmh mh. Ouais. D'accord, OK. Super. Mmh mh. Ouais, ça, c'était ouais. Mmh mh. Et ensuite?